И получаешь какой-то результат, и тогда, на ну, тогда вообще и гордишься собой, и, ну ну, я я люблю такое, когда у меня получается.
Мгм. То есть, э, у тебя такое, может быть, бывает, а может быть, нет. Вот ты говорила про похудение, да? А что, ну, к примеру, там, не знаю, м, за неделю удалось там сбросить, э, такое-то количество грамм или там килограмм. А что, ты себя похвалишь, может быть, какой-то вкусняшкой там или позволишь себе больше калорий съесть? А было ли такое?
Мгм. М. Такая логика, да? Вот. Нет, такого в не было. Ну, это странная логика, да? Похудеть на 400 грамм за неделю и съесть эти 400 грамм. <chuckles>
Нет, ну почему? Многие люди, э, так себя как бы позволяют себе немножко, например, они, а, на протяжении недели, а, держут баланс в питании, а потому, например, то есть видят результат, и они себе позволяют просто съесть какую-то, а, вкусняшку, ну, там, не знаю, сладкое, чего-то большее. Знаю, что некоторые люди так делают.
Ну да. Мгм. Ну да, это нормально. Я думаю, что я, ну, я, ну, я, н я, наверно, специально так себе не делаю, да. Возможно, кстати, надо над этим подумать и делать себе специально вот какую-то там вкусняшку давать.
Мгм. Поощрение такое. <chuckles>
А я просто срываюсь, да. <laughs> <sniffs>
Э, ну, вот, может быть, может быть, если тогда ты просто ведёшь это как, э, такой, знаешь, ам, а, фрагмент, такой вот, поощрение, бонус-система, может быть, тогда и срывов не будет, а будешь, наоборот, работать на этот результат, чтобы не сорваться, а чтобы, наоборот, а, продолжить. То есть это будет такой, знаешь, стимул какой-то.
Да. М-да. Ващет Кстати, да. Если я же сама себе, типа, ну, разрешила это, з ну, с м значит, ничего страс Я не сорвалась, это был план. Ну, кстати, это лучше, да, вот, наверное, делать так.
Конечно, да. Возможно, есть такое, да. Слушай, а у тебя вот бывает какой-то, например, такой внутренний, а, конфликт между "надо" и "хочу"?
Конечно, каждый день <chuckles> начинается с самой 1 минуты, как только надо просыпаться. На хочу спать, но надо вставать, <laughs> ну, как бы. И в дальше всё так же продолжается. Хочу торт, но ем куриную грудку. Ну, образно говоря, да. Ну, не только же куриную грудку я ем, там, ну, вот огурец, ну, вот это что-то полезное, а хочу а хочу шоколадку.
Ага. Так. И что ты делаешь тогда? Мгм. Мгм.
То есть.
То есть бывает каждый день. Вот как ты справляешься с этим? Может, есть какие-то методики такие, которые ты используешь, чтобы там меньше хотелось, а?
М. Э, нет методик, к сожалению, вот нету, да. К сожалению, если вот хочется, а, спать, то, как бы, ну, с просто встаю, вот делаю и всё. То же самое, я не хочу идти на спорт, но просто иду. То же самое, я не хочу есть, э, ну, полезную еду, но просто ем. Ну, вот иногда, да, иногда срываюсь. Ну, я я не могу не проснуться, если надо идти в школу, тогда, ну, вот здесь вариантов, как бы, не бывает. А вот, э, опять же, да.
Мгм. Мгм.
Если я хочу шоколадку очень долго, я срываюсь и съедаю. Опять же, если я вот